Okay. Ma mhmm, avra hai una pizza preferita o la mhmm, la classica pizza margherita?
Ma guarda, non sono un purista, non mi ritengo assolutamente tale. In realtà sono uno che sperimenta molto. La margherita ti posso dire che da un punto di vista puramente tecnico e io parlo con cognizione di causa, poi magari ti dirò perché, ma è è un buon metodo per capire come lavora il pizzaiolo. Devo dire, non è assolutamente, ecco, l'unica pizza che mangerei nella vita, però sicuramente insomma se gli ingredienti sono buoni già è un buon primo step.
Mh. Mh. Ah, okay, sì. Okay, okay